Sim, sim. E você não chegou também a aprender italiano, né, só o espanhol?
Eu arranhei, assim, né, e mas eu eu quero, né, ma é que é aquela coisa, se eu tivesse <sniffs> se a gente tivesse um contato com algum membro da
Uhum.
da Itália, assim, familiar nossa, assim, até poderia fazer esse esforço, né, de go vou aprender italiano pra voltar lá, né. O problema é que é o seguinte, eu eu já falo 3 idiomas, assim, inglês, português e espanhol. O espanhol é assim, é um e já fica difícil um 4º idioma, né. <laughs>
Sim. Sim, sim. Aham. É, pode às vezes facilitar, né, já saber mais de um, aí quando você aprende, né. Sim.
Mas fica difícil aprender, né, porque aí são aí já são 4 já já o o disco rígido aqui no cérebro não, não, ela ela falava muito pouquinho, umas mas não, não, ela não falava ela não dominava o italiano. É tanto é que ela nunca foi ela nunca foi pra Itália, ela nunca pisou na Itália.
Sim. E sua avó não falava italiano com você? Sim, sim. Sim. É, até que é uma coisa normal, né, tipo, as famílias imigram e demora pra voltar, né.
Sim, naquela época era tudo ca era caro ir de avião quando ela era criança, quando ela nasceu então. Mas i mas fica a memória, a memória sempre vai ficar.
Sim. Uhum. Sim, exato. Olha, muito obrigado por compartilhar a sua história, a história da sua avó, do prato e da sua relação com comida. Muito boa a nossa conversa.
Ah, bom. De nada, eu também gostei, deu pra reme relembrar esses boas épocas.
Sim, sim. Até uma próxima.
Ok? Tenha uma boa tarde, então. Boa tarde.